Oh banyak, Kak, sebenarnya. Padahal nih, satu lagi ya yang mungkin menurut aku itu adalah mainan terseru gitu ya atau gasing gitu. Gasing, tapi dari gasingnya bukan dari besi ya tapi dari kayu nih.
Apalagi getah. Eee. Oh dari kayu, bikin sendiri juga itu?
Iya bikin sendiri nggak bikin sendiri sih. Pernah juga tapi bikin sendiri. Jadi aku
<chuckles> Kreatif banget. Heeh.
Biasanya kan kalau gasing dari kayu tuh pasti nyari kayunya itu yang kuat gitu ya, yang nggak gampang belah. Nah kalau di tempat aku yang terkenal itu dari pohon jambu, Kak. Jambu batu. Jadi dia itu, eee, teksturnya itu sebenernya nggak keras-keras banget tapi dia itu, eee, elastis, Kak. Jadi kalau kena kan ada pakunya ya. Nah kalau kena paku itu nggak langsung belah gitu. Jadi lebih amanlah gitu. Maksudnya lebih lebih kuat, lebih tahan lama, gitu. Nah dan namanya pohon jambu itu kan tumbuhnya liar. Biasalah kayak misalnya ada pohon jambu nih gitu ya dekat rumah. Aku tebang tuh waktu itu ya. <laughs>
Mhm, bener. <clicks tongue> Mmm. Oke. Hmm. Iya. <scoffs> Mmm. Pohon jambu. Pohon jambunya itu pohon jambu apa sih, Kak, yang eee, itu begitu?
Jambu batu. Jambu batu air, Kak gitu. Ja eh, jambu batu ai jambu batu yang dia tuh warnanya merah. Iya. Warna merah atau putih sama aja sih, Kak, aman aja gitu.
Oh. Itu warna merah itu, Kak? Oh ya. Warna merah agak gede atau kecil tuh? <chuckles>
Yang bukan yang gede, bukan yang jambu kristal. Tapi jambu kampung itu yang masih banyak gitu ya biji-bijinya. Nah
Mmm, mhm mhm. Oh, yang berkerumun gitu ya? Ya ketika ini keluar, eee, musik? Bisa dibilang. Heeh.
Iya iya. Betul. Nah habis itu tinggal di ini aja, dibentuk aja gitu ya mirip mmm, kalau tomat itu namanya panggal gitu ya. Nah itu dibentuk, habis itu dibentuk gitu ya. Ya udah gitu ya bikin. Cuma kalau bentukan sendiri biasanya enggak rata. Nah waktu itu, nah aku biasanya nyuruh gitu atau mungkin, eee, buat kayak bayar jasalah buat ke, ya tukang bubutnya. Jadi ya udah aku bawa tuh, ada biasanya tempat bubutnya gitu kalau lagi rame gini. Iya, jadi dibubut. Habis itu kan dibubut rata nih. Nah udah jadi nih gitu ya. Udah tinggal bikin gitu ya talinya dari pakaian bekas gitu yang dikepang. Itu kan jadi tali setelah di pi kepang. Nah udah, dililit lilit-lilit langsung dibanting gitu ya ke musuh gitu atau pang ya gasing-gasing musuh gitu. Sampai belah, Kak. Sampai nggak rusak gitu ya. Pokoknya kalau mun kalau rusak udah menang gitu, Kak. Punya kita gitu.
Mhm. Oke. Nah. Oh, gitu ada. Hmm. Iya. Wah. Waduh! <chuckles> Uh hah, seru juga ya, Kak, ternyata ada juga, apa tadi, gasing yang dari kayu gitu, aku kira dari plastik semua loh selama ini, karena ngelihatnya mungkin nggak pernah gitu ya. Nah, berarti beberapa mainan ini sering banget gitu ya, Kak, kamu mainin? Di rumah waktu lagi waktu luang?